Il y a, heu, quelques années de ça, il y a mon grand-père qui est décédé et et donc il a laissé pas mal, heu, d'affaires, enfin, de des draps, quelques vêtements, heu, venir heu, tout ça.
Ah. Ouais. Mmh mh.
Et hem Oh j'étais très proche de mon grand-père mais, heu, comment dire, que enfin, niveau matériel ça prend énormément de de place ce genre de choses. Et hem, par exemple ma mère, bah du coup sa fi sa fille, elle ne peut absolument rien jeter. Il y a, bien sûr évidemment enfin ce problème de deuil, tout ça, enfin elle a besoin de garder les choses. Et hem
Mmh mh. Évidemment, ouais.
honnêtement moi enfin ça me enfin c'est, j j'arrive à m un peu me détacher émotionnellement. Enfin dans le sens, je me dis, ç ça reste que du matériel, enfin le m j'arrive à le mettre à à part mais, à jeter la moi quelque part, la moitié des affaires en négociant plus ou moins avec ma mère, parce que enfin, c'est des choses que je sais que j'utiliserai absolument jamais. Enfin, il y a des chemises, heu, et il y a b <blows air> il doit y avoir une quinzaine de chemises. Ça prend beaucoup de place, alors qu'enfin je sais c'est pas du tout mon style. Elles sont, en vrai elles sont à ma taille quand même, mais je les utiliserai pas. Et enfin, c'est mmh j'ai l'impression d'être hem, un peu enfin, d'aller à l'encontre de ma mère, de lui faire un peu du mal à me séparer de ses biens matériels, alors qu'elle en a besoin. Et même de manière générale, elle garde tout. <chuckles> Enfin, je et du coup j'ai j'ai du mal à savoir si je dois garder, si je dois pas garder, dans cette situation particulière aussi vu que mon grand-père est décédé enfin, je, voilà, je suis un peu perdu sur la manière de de gérer mes affaires. Et enfin, voilà quoi si tu sais comment faire, si tu as des moyens de me guider, heu, de faire des sortes de priorités, peut-être, ouais, ça pourrait beaucoup m'aider ouais. S'il te plaît.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Ouais je vais, écoute, je vais essayer, mais en premier lieu, ben j voilà, je voulais te présenter mes condoléances, même si c'est arrivé il y a quelques années, enfin les, heu, les les grands-parents, ça reste toujours un pilier dans une famille et heu, et et et et vraiment je t'apporte tout mon soutien du coup, heu, ben suite, heu, sui suite à à à la perte de de de cette, heu, de cette personne qui t'était chère. Et, heu heu, et, et et aujourd'hui, heu, ben voilà, ton grand-père est est parti, mais, heu heu, ses ses affaires, heu, voilà, sont sont sont encore chez toi. Et heu, et ce que j'entends finalement, c'est que, heu, tu ne les gardes pas forcément de manière sentimentale pour toi, heu, mais, heu, ils ils t'encombrent en tout cas, ils encombrent ton espace, heu, pour, heu, ben, heu, quelque part pour que ta mère, heu, puisse, heu heu, se se rattacher, heu, à, à à des souvenirs qui étaient précieux. Heu, mais, heu, mais mais mais c'est très, heu, compliqué aujourd'hui, puisque ben, heu, il s'agit de de de partager cet espace entre ben, les, heu, les les les, heu, affaires de ta mère, tes affaires à toi également, mais aussi les affaires de de toute une vie d'une personne qui n'est plus là. C'est c'est ce qui est problématique, aujourd'hui?
Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est ça ouais. Et enfin, d'une part, heu, j'ai envie de de respecter enfin, le deuil de ma mère, heu, forcément. Mais d'autre part, je me dis que, mmh, on va dire c'est pas enfin, se séparer un peu de ses affaires, c'est passer une étape pour avancer. Mais je me dis un peu: «Peut-être qu'elle bloque là-dessus», enfin je sais pas. Enfin s s s je sais enfin, si je dois la laisser faire son deuil parce qu'enfin si je fais rien je sais que ça va rester là infiniment et, bon c c'est normal qu'elle soit encore malheureuse aujourd'hui mais, peut-être qu'elle pourrait aller mieux si, heu, tu sais c'est comme, heu, brûler les cahiers d'école, heu, du lycée, heu, pour passer une étape quoi, dans l'idée mais voilà.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh. Mouais. Ouais. Hem, bien bien bien sûr, là je je sens en tout cas que tu as tu as un attachement très très fort, heu, avec ta mère et que finalement tu ne sais pas comment, heu, heu, l'aider, heu, à à traverser, heu, à traverser cette étape, hein, c'est c'est jamais simple, heu, heu, de, heu, de devoir faire des choix à la place, heu, à la place d'u d'une autre personne. Donc aujourd'hui, mmh, quel quelque part c'est c'est une bonne chose que tu tu te poses la question pour, heu, pour pour pour l'aider, heu, à avancer. Hem, tu je si si je peux te poser la question, aujourd'hui tu es tout seul finalement à à à à être, heu, un peu le le garde-fou, heu, de, heu, des des affaires de de de ton grand-père, ou est-ce que, heu, je sais pas, est-ce que tu as un autre membre de ta fratrie, heu, qui pourrait, heu, on va dire t'aider, heu, heu, dans l'arbitrage des choses à garder, à donner et cetera, heu, auprès, heu, auprès de ta maman?
Mmh. Merci. Ben, le truc c'est qu'il y a on va dire du matériel de mon grand-père, <chuckles> un peu partout dans la maison. C'est-à-dire que moi enfin, il y en a donc dans pas mal dans mon armoire. Enfin, dans la déco honnêtement j'ai des souvenirs que pour le coup je veux vraiment garder, parce que là j'y tiens. Mais toutes ses chemises, même des draps, des oreillers, tout ça c'est un peu trop. Il y en a dans ma chambre, la chambre de mon frère, heu, on va dire, heu, dans le enfin le garage qui sert de de grand placard on va dire. Et dans la chambre de mes parents, enfin le enfin l l'exemple, heu, un peu plus violent que je peux dire c'est qu'enfin. Heu, quand il y avait mon frère à la maison, m ma mère voulait que mon frère dorme dans les draps de mon grand-père décédé enfin c'est, c'est étrange. Mais s j je peux comprendre, mais voilà enfin, ouais, on en est là il y en a un peu partout quoi, ouais.
Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Oui. Oui, oui. D'accord. OK, ouais donc il y a il y a il y a il y a un vrai exercice, heu, heu à à effectuer de sa part. Heu, pour, heu, pour traverser ce de ce ce deuil et vous, heu, dans dans votre fratrie et enfin de dans votre famille de manière générale vous vous êtes accommodés finalement, heu, heu, de de de de tout ça. Hem, parce que, hem, parce que vous acceptez finalement que que que votre, heu, grand-père se soit alors c c'est pas, heu, n négatif et je je m'excuse d'avance, hein, de de de la formulation. Mais que votre grand-père soit éparpillé un peu partout dans dans dans la maison du coup et qui, heu, et que ses ses affaires, heu, soient, heu, mélangées, heu, heu, aux aux aux tiennes, ceux de ton frère et cetera c'est, hem. C'est c c'est -c'est cou c'est courageux, heu, de de de ne pas avoir hem, heu, exprimé on va dire de, heu, de de manière franche auprès, heu, auprès de votre maman que cette situation aurait pu être problématique. Et vous la laissez faire, heu, heu, c'est, heu, c'est c'est c'est une une une f une manière de montrer à quel point vous lui portez du du respect et du respect dans voilà, au au deuil, heu, qu'elle traverse elle de plus parti plus particulièrement, heu, puisque, ben, voilà elle est, heu, è -è è elle est elle est sa fille. Hem, mais mais effectivement, heu, e effectivement cette situation, heu, heu, pourrait, heu, pourrait être amenée à évoluer et, heu, heu, et et si tu le souhaites oui effectivement on peut essayer de regarder, heu, comment, heu, heu, t'aider quelque part à mmh, à à faire cet exercice de tri, pour que ta mère, puisse à son tour, heu, voilà, heu, avancer, heu, avancer dans son deuil. On peut on peut voir ça ensemble.
Mmh mh. Oui, oui, oui. Oui, beh, oui. Mmh,e ouais. Moi je suis totalement, ouais j'ai genre, enfin je c'est pas un besoin non plus, mais j'ai envie d'avancer quoi. Heu, par malgré tout pour un peu plus de détails il m'arrive des fois de mettre un pull. J'ai un pull particulier que je trouvais très joli, de mon grand-père, pour le coup, je le garde et je le mets. Et par exemple quand je le mets, heu, <sucks teeth> elle elle me dit: «Évite de le mettre, heu, ça ça me rappelle des choses». Ou, heu, enfin quand je vais voir sa sœur, donc son autre fille, heu, qui est encore plus sensible elle me dit elle me fait en fait oui elle m'interdit de le mettre. Et je peux totalement comprendre parce que je sais qu'elle est enfin, que c'est très sentimental ce genre de choses. Voilà, enfin on en est là et sinon, heu, ça fait un moment on en parle plus parce que <exhales> c'est comme ça et tant pis j'ai pas envie de remémorer de mauvais souvenirs quoi, mais, ça prend quand même de la place pour le coup, ouais.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ah! D'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Bah, ouais, non ça prend de la place parce que, heu, elle est dans une certaine ambivalence. Alors je parle de ta mère, mais ça peut être valable aussi pour ta tante. Heu, parce que, ben, elles elles t'ont donné ces, heu, ces affaires, tu, heu, hem, tu tu tu les as finalement dans, heu, dans dans ton armoire, heu, mais pas pour que tu tu les portes. Mais c'est vraiment, heu, les garder, heu, presque en trophée, et heu, et et et du coup, bah, la fonction 1re de de de l'habit, puisqu'aujourd'hui là on parle de on on on parle de vêtements, tu ne peux, heu, même pas, heu, heu, en en tirer, heu, en en tirer bénéfice. Il faut heu, il faudrait presque finalement que tu tu encadres ce vêtement qui pour toi est porteur de sens et pour, heu, pour ta famille, heu, de de de de de manière générale plutôt que, heu, heu, de de de le voir tel qu'il est, c'est-à-dire un vêtement, heu, confortable, heu, chaud, et heu, heu, et dans lequel, heu, tu, heu, tu te sens bien quoi, c'est ça? C'est bien ça?
Mmh. Ouais presque, enfin, c'est pas jusqu'à l'encadrement même si, heu, si on aurait laissé faire peut-être que ça irait jusque là, mais c'est plus dans le impossible de s'en séparer quoi.
Mmh mh. D'accord. Ouais, ouais, non mais c'est, heu, je com comprends, hein, tu es tu es tu es vraiment dans une situation, heu, heu, dans une situation complexe, heu, donc là tu as tu as parlé de ce de ce pull en particulier. Hem, m mais les autres vêtements, heu, ben, heu, alors peut-être que la la taille n'est pas, heu, n'est n'est pas forcément la bonne, mais peut-être que les coupes aussi ne sont peut-être plus adaptées aussi. Ben, voilà toi tu es jeune, heu, heu, ton ton grand-père j'imagine qu'il s'habillait pas forcément de la dernière, heu, heu, des se selon les dernières modes. Quoi qu'il au il il il aurait pu, mais finalement tu sais que c'est c'est des v des vêtements que tu ne, heu, tu ne vas pas reporter. Heu, si aujourd'hui tu effectuais par exemple un tri général de tes affaires, heu, et que dans le lot, des choses que tu pourrais donner, heu, donner ou vendre, tu mettais quelques-unes de ces affaires-là, pas tout, heu, mais tu vois, progressivement histoire, heu, peut-être d'aider, heu, heu, tes, heu, ta ta maman et ta tante finalement à à accepter que, heu, que ces ces ces vêtements-là ce ne sont que des souvenirs et que, heu, le ton ton ton, heu, le le souvenir de ton grand-père restera vif même si heu, heu, le le le ce ce tel, heu, tel ou tel jean n'est plus dans ton armoire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'elles pourraient intégrer?
Ouais. Oui, bien sûr. Non. Bah, p je pense petit à petit, oui. Enfin, après enfin, en faisant le tri en mettant quelques affaires, en fait c'est, ou je lui dis pas, chose que je refu je ne vais pas faire évidemment, ou je lui dis, et f probablement honnêtement, heu, elle serait capable, heu, ou de me dire: «Non. Simplement je suis pas prête, c'est trop dur» ou de, hem, on va dire de faire un peu semblant, mais de récupérer les affaires et de les mettre dans son armoire à à elle en faisant de la place, en d en déménageant toute la chambre quoi. Enfin voilà, enfin c'est ça, mais bon
Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh mh. D'accord. Mouais. OK. Ouais c'est ce que de c'est ce que tu crains, mais c'est c'est c'est légitime, hein, effectivement, hein, heu, heu, c'est, heu, c'est c'est c'est un ris c'est un risque à prendre. Heu, mais, heu, le fait qu'elle les déménage dans son armoire, finalement, enfin voilà elle a peut-être, heu, heu, encore besoin tu vois de de de de de garder ces choses, heu, près près d'elle. Heu, est-ce que, heu, aujourd'hui vous avez envisagé, heu, ton frère, heu, ton père, et cetera peut-être, heu, de de de de mettre ses affaires, en tout cas ce qui est le plus précieux, heu, dans dans dans une boite? Quelque chose qui a du sens, et peut-être de le garder peut-être en dehors de de vos lieux de vie, heu, heu, respectifs. Alors je je dis pas forcément une cave, mais, heu, vraiment avoir, heu, un endroit un peu plus neutre, heu, que, heu, que que des chambres à coucher?
Bien sûr. Ah, c'est vrai. Oui. Bah, ce qu'on fait enfin, c'est dans l'armoire mais au fond l'armoire un peu caché comme ça on enfin, me c c'est une question utilitaire je pense, hein. C'est juste qu'on s'éloigne, du coup on l'utilise pas trop donc, heu, beh, voilà on le met pas devant non plus quoi. Mais c'est <exhales> c'est quelque chose de normal enfin au final. Enfin, je pense que c'est juste une question de temps au final et que ça va passer petit à petit.
D'accord. Ouais. Non, non, j'entends. Mmh mh. Oui, mais, heu, c'est c'est un deuil, hein, c'est, heu, c'est c'est c'est c'est c'est des étapes, heu, compliquées finalement, heu, à à à traverser, et heu, heu, et et et et quelque part, bah, oui effectivement il faudra certainement laisser le temps à à ta mère de de d'a d'avancer dans son, heu, dans d dans dans son deuil personnel, et heu, et et ensuite vous en sortirez, heu, tous ensemble.
Ouais, OK ouais. Normal. Mmh. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de te parler.